Mais disposição?
Exato, exato. É muito importante. É, muito importante porque acaba que e quando você faz essa higiene do sono, você já limpa todo o ruído da sua mente. Você consegue: "Ok, trabalhei hoje, fiz isso, isso, isso, isso. Amanhã eu vou fazer isso, isso, isso". Você enquanto vai tomando seu chazinho ali, não olhando pra telas, fazendo o seu seu sua respiração mais devagar, seus batimentos, o seu sistema nervoso vão ficando menos estimulados, você vai descansando. É o famoso bocejo. Quando vem muito bocejo, muito bocejo naquele momento, tá no caminho certo. E aí vou te dar um uma dica e um conselho pra você perceber se o seu sono foi bom ou não, tá. Um sono revigorador, ele é aquele sono que a sua mente consegue descansar também. Cientificamente falando, né, o cérebro ele não desliga, mas ele descansa, ele se renova, né. As células mortas, elas se renovam. Então, por exemplo, se quando você acordar, você lembrar do que você pensou antes de dormir, eh, você não teve um sono bom, você tem que esquecer. Se você: "Nossa, eu não lembro do que que eu estava pensando antes de dormir, não lembro, não lembro, não lembro". Isso é um sono bom, entendeu? Significa que o seu cérebro conseguiu dar aquela dar aquele reset, digamos assim, embora ele nunca pare de trabalhar, mesmo enquanto você dorme. Mas é importante você ter esse "lapso de memória", entre aspas, pra você entender que a sua memória tá boa, porque sua memória tá limpa pra você focar agora, pra entrar coisas novas e você borbulhar o seu cérebro com os desafios do dia, sabe? Eu acredito muito que com essa rotina a sua luta, né, de: "Ai, não tô conseguindo ter energia de manhã", possa dar uma estabilizada, uma melhorada.
Entendi. Nossa, não tinha pensado nisso. Ah, sim. Uhum. Ok. Ok. Sim. Ah, ok. Aham. Hã? Ok. Entendo. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Entendi. Nossa! Nossa! Não, realmente, nunca tinha parado pra pensar nisso. Realmente, dar uma e uma acalmada ali, uma equilibrada no cérebro, faz mai meditação, an nossa! Vai afetar realmente a minha qualidade des do sono pra poder ter uma rotina, né, melhor, você acordar mais disposta. Porque olha, realmente esses dias foram muito difíceis pra mim, de questão assim de: "Nossa, como como que estava afetando". Eu já estava muito sobrecarregada, cansada. Eu vou pesquisar sobre isso, com certeza, achei bem interessante e irei colocar em prática. Muito, muito obrigado pelo seu conselho.
Uhum. Ah, imagina, eu fico de verdade feliz por ter ajudado, viu. Espero que você se sinta melhor agora de manhã. Boa sorte!
Obrigada. Muito obrigada.

Disfuncional. E às vezes isso acaba fazendo o corpo acorda pela metade, sabe. S então é muito importante essa questão do ciclo do sono. Como que é, assim, a sua noite de sono? Você dorme sempre no mesmo horário e acorda sempre no mesmo horário ou não, assim, é variável mesmo?
Uhum. Então Não, assim, eh, depende. Assim, como agora, por exemplo, eu tô passando por um momento difícil, com muito estresse, porque meu relacionamento, assim, com meu namorado não tá indo tão bem. A gente tá tendo constantes discussões, eh, tá me afetando um pouco. Então ultimamente meu sono tá um pouco desregulado. Então, por exemplo, eu acordo à noite, eh, ou vou dormir tarde, acordo tarde. Ontem, por exemplo, eu acordei com muita dor de cabeça. Acordei já era 9:30, o que pra mim é tarde. E não aproveitei bem o dia, sabe, porque eu tinha minhas coisas pra fazer.
Uhum. Uhum. É.